La verdad es que, ¿cómo decirlo? Pues creo que existe como ese respeto, ¿no?, de que, eh, el abuelito es prácticamente como como el jerarca de la familia. Entonces, eh, mi mis papás, por ejemplo, crecieron mucho en esos tiempos donde estaba prohibido, pero en serio prohibido, contestarle a tu papá, ¿no? O sea, era era una cosa espantosa que alguien le le contestara a su papá y, pues se ganaba algún castigo, pues ya, este, un poco fuerte, ¿no? Y entonces, mis mis papás, pues, al ser como que al estar criados con con ese tipo de de enseñanza, pues no decían nada no decían nada y y digo, tampoco lo incentivaban al al 100%, no era como que decían: "Sí, o sea, eres hombre, ¿no? Y tienes que hacerlo". Pero no digamos que no había esa intervención y trataba más de de apoyarme mi papá, como de decirme: "Mira, lo puedes hacer así para que se te haga más fácil", o o cosas así, pero jamás hubo una confrontación o algún comentario que le hiciera mi papá a a mi abuelito. Aunque ya en m más en corto, ¿no? Ya cuando estábamos la la pura familia, sí, alguna vez mi mi mamá me llegó a comentar que que mi papá le decía que, pues a él no le gustaba, ¿no?, que le dijeran cómo educar a sus hijos, porque pues, creía que él tenía, pues una una buena forma de de enseñarnos y que él, pues estaba contento con con el cómo habíamos crecido. Pero pues sí, jamás, jamás hubo nada de de que: "Le le voy a decir a a a mi papá" en este caso mi papá a su papá: "Nada". <chuckles>
Ujú. Claro. <chuckles> Ujú. Claro. Ah, okey. Ujú. Claro. <chuckles> Sí, sí. Uy, guau, ¿y cómo lo viste tú? O sea, ¿cómo viviste ese cambio con tu familia inmediata? Dices que con tu familia inmediata hay más esta parte, ¿no?, donde no hay ciertas expectativas muy marcadas en cuestión de lo que le toca, ¿no?, por género.
Sí, digo, afortunadamente, a ver que que tampoco es que, mm, seamos supermodernos, ¿no? Y y tengamos tanta apertura en ese sentido.
Ujú. <laughs> ¿Qué qué significa eso: "No somos tan modernos"?
Pues mira, es que hoy te te pongo un ejemplo. Yo me acuerdo que platicaba mucho con mis compañeras de de la facultad y yo estaba en una carrera donde, pues el 80% de la matrícula eran mujeres. Entonces
Ujú. Okey. ¿Puedo saber qué era?
Relaciones económicas internacionales. Entonces
¿Y eran puras mujeres? Relaciones Económicas Internacionales. Ajá. ¿En serio?
Casi sí, me acuerdo que éramos eran como 90 mujeres y como 20 hombres éramos. Entonces
Oye, pensaría que fuera al revés.